Sí, sí, fe des definitivamente, ¿no? El el libro es una cosa y la cultura es otra, ¿no?
Sí, sí. Y, más, porque yo estuve en un entorno donde estaban, eh, en un una colonia inglesa, o sea, en Belice, en Centroamérica. Entonces, ellos tenían sus propias palabras y aparte, este, lo que es del inglés de Inglaterra. Entonces, yo les decía: "Pero ¿qué no se dice así?". "Oh, no, es que ese es inglés americano". Y yo: "No puede ser". Y ahora simplemente, pero: "¿Por qué cookie, y no biscuit?". O: "¿Por qué biscuit y no cracker? ¿Y por qué?". Ay, yo no podía, eh
Ujú, okey. Ah, entiendo, entiendo. Sí. <laughs> Sí, sí, sí, sí. N Ajá. Sí, no. ¿Por qué flat y no apartment, no? Algo así.
<laughs> Exactly. Sí, sí, sí, era así como supercomplicado para mí, pero bueno, pues, la verdad es que he aprendido ahorita que que eres un un maestro exitoso, que me tengo que sentar a estudiar, porque yo creo que eso es lo que a mí me falta, y yo lo veo: "Ah, es esta clase, sencillísimo, ahorita busco cómo". Pero no, o sea, uno se tiene que dedicar, y y y y eso, como dices, puedes lograr que tu estudiante sí de veras aprenda, que es el objetivo, porque entonces siempre, pues, como que yo los dejaba así como a la mitad, como: "Te voy a pasar a otro nivel con una maestra mejor". <laughs> Ujú.
Ujú. Ujú. Que Ujú. <laughs> Sí. Sí, sí, sí, sí. Ujú. <laughs> Sí, claro, entiendo. Sí, mejor pasa, eh canalizarlo a otras personas, ¿no? Como quien dice.
Sí, alguien que te haga hablar. <laughs> Yo ya te di toda la teoría, te vo voy a mandar con este otro maestro que es muy bueno. <laughs>
<laughs> Sí. Sí, sí, sí, sí, entiendo. Oye, pues me ha dado mucho gusto platicar contigo de este tema. Te agradezco tu interacción.